Ja, ja, finde ich auch. Finde ich auch, und es gibt auch so, äh, gewisse Filme, die sind immer also, die werden immer wieder gemacht. Die sind immer wieder die gleichen. Man sitzt dann da. Man weiß schon: „Ah, jetzt kommt das, und dann kommt das.“ Da habe ich keine Geduld mehr für. Da schalte ich sofort ab, wenn die wenn das zu, ja zu vorausschabau sch schaubar i
Verstehst du? Ja. Ja. Mhm.
äh, interessiert einem das ja gar nicht mehr. Weil, wenn du 10 gesehen hast, dann, äh, sind die nächsten 20 dann nach genau der gleichen Masche gestrickt. Da ist ja oft 'n Muster dahinter, bei der Produktion und ich finde ja Geschichten spannend, besonders wenn sie sich auf wahren Begebenheiten berufen. Also, wenn Leute zum Beispiel was überleben, was man eigentlich gar nicht überleben kann. Ja. Wie sind die aus der Situation rausgekommen? Das könnte jetzt jemand im Holocaust gewesen sein. Das könnte jemand, der in den Bergen verschollen war, oder mit dem Flugzeug abgestürzt ist solche Sachen finde ich immer furchtbar spannend, weil da weiß man ja wirklich nicht es ist ja 'ne ausweglose Situation und wie kommt man da wieder raus? Das finde ich spannend.
Ja, ja, ja. Aha. Ach so, aha. Mhm.
Oder, ähm, so Geschichten, die so auf persönlichen Erfahrungen von Menschen muss ja kann ja auch Fiktion sein, muss jetzt nicht unbedingt die Wahrheit sein, die kriegt man ja sowieso nicht, äh, auf Film.
Ja.
Aber so weißt du, so persönliche Geschichten, wo jetzt jemand vielleicht wo jemandes Leben erzählt wird oder, ja, irgendwelche interessanten Dinger. So was mag ich ganz gerne.
Ja, ja. Das ist nicht so so weit aus der Realität, oder ja, so unrealistisch ist, dass es überhaupt nicht möglich ist. Ähm, j j ja, ge genau, das stimmt. Also, darum auch, weißt du, so Sci-Fi, solche Sachen, die so bei den Haaren herbeigezogen sind.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm.